Vorrei sapere, come cerchi supporto da amici o famiglia nei momenti difficili?
Allora, <sighs> uhm, nei momenti difficili diciamo che ho imparato un po' a ad abbassare la guardia. Prima non lo facevo. Ehm, ero anche un po' testardo e cercavo sempre di <chuckles> di risolvere i pro i miei problemi da solo e di passare anche attraverso momenti difficili sempre da solo. Perché diciamo, avevo un po' questa mentalità di, uhm, credere che un problema mio, uhm, è meglio che non lo condivida magari con, uhm, appunto le persone a cui tengo, per non influenzare loro in una maniera negativa.
Mh-mh. Okay. Okay. Magari anche per non farli preoccupare, uhm, chiaramente.
Esatto! Soprattutto, ehm però appunto, dopo qualche esperienza, ho capito che in realtà, non sono Superman, ehm <chuckles> ehm, mi sono ritrovato magari in momenti difficili, dove uhm, comunque l'aiuto di sì, in real in realtà sono venuti proprio non so, tipo mia madre, oppure la mia ragazza o qualche amico, uhm, sono venuti direttamente da me e mi hanno detto: "Guarda che, uhm, lo so che hai bisogno, fatti dare una mano, guarda ti aiuto ti aiuto io". Magari, uhm, con una conversazione, con, uhm, un gesto
<chuckles> Mh-mh, certo. <chuckles> Hai cercato aiuto, okay. Okay. Certo. E generalmente, quali sono gli aspetti che ti uhm, creano momenti di difficoltà? Magari il lavoro, lo studio, uhm, la solitudine, c'è qualcosa in particolare che ti fa dire: "Mi sento in un momento di stress?"
Allora, penso che la cosa che mi stressa di più, ehm, un po' il riuscire a, mhmm diciamo toccare, ehm, far realizzare tutti i miei obiettivi
Okay.
uhm, sia lavorativi, uhm, sia, mhmm, diciamo umani dal punto di vista di crescita e pe crescita personale, ehm, se non riesco, vedo che comunque la situazione sfugge un po' da dalla mano, lì, mhmm, tendo ad andare nel panico, uhm
Certo. Sì.
perché non non riesco più a controllare, diciamo la situazione.
E ehm, adesso riesci a chiedere aiuto, amici o famiglia, oppure fai comunque un po' fatica in questi casi specifici?
Allora, ehm, anche in questi casi non riesco a parlare proprio con tutte le persone, però ti dico che, uhm, penso la mia ragazza è sempre quella che sa come mi sento, uhm
Certo, anche perché immagino sia la persona più vicina a te, magari in questo preciso momento, mh-mh.
Sì esatto, anche per via del fatto che conviviamo, no, uhm, s m m m mi però magari prima appunto non cioè dicevo: "Non ho nulla, non ho niente", lasciavo pens cioè cercavo di non pensarci e magari la cosa passava. Però ho scoperto che <chuckles> facendo così le cose rimangono dentro, anche se magari a non non si dà voce a al pensiero, ehm, ad un certo punto escono fuori e magari possono creare situazioni spiacevoli, e m magari non sai più neanche da dove vengono.
Eh beh, sì, sì, f fa tantissimo. Mh. Mh-mh. Sì. Certo e, mhmm, vorrei domandarti, ehm, non so poi nel tuo caso specifico chiaramente mi mi dirai tu, però quanto pensi che influisca la famiglia e l'ambiente in cui cresci nel modo in cui poi quando siamo più grandi ci apriamo con gli altri?
Penso che è molto importante. Penso che, poter parlare, no, da quando si è veramente piccoli con i propri genitori di ogni cosa, apertamente, uhm, poi crescendo ti aiuterà a poterlo fare anche con le persone a cui a cui ci tieni.
Mh. Esatto, e e la tua famiglia era, insomma, aperta al dialogo, si comunicava oppure no, che comunque è totalmente normale, nel senso è è sempre difficile anche, soprattutto, da adulti, secondo me aprirsi par quindi
Esatto, no, ti dico che mia madre in questo caso è sempre stata molto, molto presente da quando ero ragazzino, ehm, abbiamo parlato sempre di tutto e di più, lei me l'ha proprio detto perché magari, uhm, neanche lei ha avuto è è riuscita no, ad avere un una relazione abbastanza, uhm, ravvicinata ma anche aperta con con i propri genitori. Quindi lei mi ha detto: "Io con te la voglio avere". E mi mi ha capito. Invece mio padre, diciamo, per via del lavoro lui diciamo è sempre stato abbastanza lontano, mhmm, anche quando era a casa quel giorno alla settimana, p poverino era anche stanco no, quindi magari non non aveva voglia di stare <chuckles> a parlare di tante cose lì da parte sua, non c'è stato questo, diciamo avvicinamento, st quando ero ragazzino.
Mh-mh. Okay, ci Okay. <chuckles> Sì, sì, ehm, comprensibilmente. Ho capito e e c'è un gesto o una frase, qualche tipologia di atteggiamento che, ehm, quando una persona lo fa nei tuoi confronti ti fa sentire ascoltato, capito, e ti dà insomma sostegno proprio?
Sì, ti dico che, mhmm, magari mettersi u un po' nei miei panni e farmi capire, uhm, proprio dal dalla mia situazione che comunque le cose importanti sono, diciamo più la salute, uhm, fisica, mentale, uhm, i il stare bene con sé stessi, ehm, che le cose importanti della vita sono diciamo cose più semplici, uhm, e di va e di valore e non magari riuscire a, mhmm, uhm, realizzare un un obiettivo appunto che può essere più superficiale, più legato alla carriera, no, ehm a queste cose qui. E in quei momenti appunto, quando mia madre mi fa capire queste cose, uhm, ma non solo lei, anche la mia ragazza o i miei amici, uhm, mi mi riportano un poco con i piedi per terra, no, mi ri riconnettono a, mhmm, all'essenza umana, comunque.
Okay. Mh-mh. Sì, sì. Mh-mh. Certo. Ho ho ho capito ho capito. Ehm, ti vorrei adesso chiedere: ti è mai capitato di sentirti, invece, proprio deluso da come una persona ha cercato di consolarti? Magari un momento in cui, effettivamente, hai avuto bisogno di sostegno, una persona ha provato ad aiutarti, ma in modo deludente, quasi? Non so se ti è mai capitato, eh.
Sì, sì, mi è capitato, so, mhmm, conosco quello quello che dici, quindi que quel tipo di esperienze, ti dico che, uhm, mi è capitato, magari, con degli amici che io reputavo anche
Mh-mh.
abbastanza stretti. Uhm ta tante volte però, appunto, quando, mhmm, loro si ritrovavano in un momento difficile, io ero molto, uhm, disponibile a livello emozionale, emotivo, ehm, li capivo, cercavo di farli stare meglio. Però, appunto, magari, nei momenti nei quali, uhm, la cosa si, mhmm, era al contrario, quindi io io avevo bisogno di di aiuto, loro, uhm, ci passavano su molto, mhmm, superficialmente, uhm, in maniera superficiale e n
Okay. Certo. Sì?
Si vedeva che non mhmm, non u non diciamo, uhm, usavano quel poco di energia per fare uno sforzo e capire veramente la situazione. Ma più che altro, uhm, dicevano una cosa tanto per dire e e basta. Quindi sì, mi è mi è successo.
Okay. Ho capito, un peccato, è un peccato davvero. Anche perché tu stavi dando, magari, a loro grande supporto in alcune occasioni e non ricevevi lo stesso trattamento che non è non è molto carino, capisco. Adesso, ti faccio u un'altra domanda, mi incuriosisce molto. Vorrei sapere, ehm, se t sei in un momento di difficoltà, se stai male e una persona viene da te per aiutarti, preferisci che questa persona, ehm, vada a sminuire e minimizzare come ti senti per, insomma sì, sminuire e dire: "Ma sì, non succede niente", oppure, preferisci che quella persona ti dia corda e, ehm, ti faccia percepire la gravità dello stress che stai vivendo?
Sì, esa Allora penso che come prima cosa sì, mhmm, farmi capire cosa succede realmente, perché in quei momenti quando, mhmm, va vai in panico, sei veramente stressato, è un momento difficile, magari non non riesci più a vedere le cose per come stanno realmente, ma la tua mente le amplifica in una maniera negativa, no?
Mh. Sì. Mh-mh. Certo.
Quindi riportarmi un po' appunto a mhmm, alla realtà de dei fatti e a capire, uhm, che comunque si può risolvere, è è il primo passo. Poi però, a anche anche la cosa di mhmm, non dico essere duri, però dirmi, mhmm
Assolutamente.
la realtà proprio cruda com'è, uhm, mi aiuta, mi aiuta in realtà.
Certo. Ho ho ho capito. E, uhm, al momento ti consideri una persona, mhmm, che mostra le proprie fragilità oppure n no? Nel senso, uhm, a e mi collego anche a questo chiedendoti se pensi che sia q quanto sia diffuso, che le persone mostrino meno le proprie fragilità in questa società, no, in negli anni che stiamo vivendo.
Allora al giorno d'oggi, uhm, la maggior parte delle persone, uhm, si nasconde, uhm, si nasconde dietro magari a una maschera, anche certe volte un po' superficiale, uhm, che però appunto, uhm, non è detto che loro siano superficiali, però, nascondono tutta la loro essenza pura, e magari anche profonda, dietro una maschera, un po' superficiale giusto per, appunto, allontanare, no, <chuckles> le altre persone.
Sì. È vero, è verissimo.
Ehm, anch'io ho fatto lo stesso per tantissimo tempo, in realtà, proprio da 1 anno che sto cercando di, uhm, accettare un po' anche le parti, uhm, negative, anche le emozioni un po', uhm mhmm, più fragili e anche, diciamo, le mie parti più vulnerabili, ehm, cerco di diciamo
Mh-mh.
uhm dare spazio anche a loro e esprimerle, perché se non le esprimi poi rimangono un po' represse e si creano dei problemi interiori che poi chiaramente ti causeranno altri problemi nella vita reale. Esatto.
Certo. Indubbiamente, sì, indubbiamente. Mentre, ehm, come vivi il contatto fisico quando sei stressato, o stai vivendo sei triste, sei in un momento difficile, ti aiuta il contatto fisico? Ovviamente dalle persone giuste, cioè non a caso, però <chuckles>
Certo, uhm, ti dico che se sono veramente, uhm, stressato che proprio non il mio cervello è un po mhmm, uhm, in corto circuito va, ehm, e non riesce più a distinguere le cose uhm, ti posso dire che un un contatto fisico mi può, uhm, stimolare troppo in quei casi e
Mh-mh sì, sì. Mh. Okay, comprensibile. Assolutamente, guarda.
e mettermi a disagio, no?
Mh-mh. Certo. Ah ho ho capito perfettamente, hai hai ragione, alla fine a volte bisogna proprio, non dico chiudersi nella propria bolla quando si è stressati, però avere un momento per mhmm, passare tutti i propri pensieri con calma, ehm, con sé stessi, quindi stare un attimo con uhm, con sé stessi, infatti.
Sì, esatto, quando si perde, diciamo, il controllo, uhm, e appunto arrivi in quella situazione dove magari anche, uhm, un abbraccio ti può far sentire, uhm, scomodo, uhm, è meglio, non so, uscire, fare una passeggiata, respirare del dell'aria uhm
Esatto. Sì.
che poi ti ti può far calmare e solo dopo, chiaramente, uhm, provare a risolvere il problema.
C certo, esatto, ehm, volevo chiederti adesso invece, ehm, uhm, abbiamo parlato molto di come le persone si rapportano con te, invece m mi ti andrebbe di descrivermi, ehm, i gesti e gli atteggiamenti che hai tu quando devi consolare o sostenere una persona?
Allora, prima di tutto, uhm, quando io diciamo sto bene chiaramente e vedo che la persona vicino a me, a cui tengo, uhm, non si sente allo stesso modo, uhm, provo a lasciare tutto quello che, uhm, mi passa per la testa, oppure tutte le emozioni che provo in quel momento e prioritizzare, uhm, appunto l'altra persona, uhm, capirla, farla esprimere, uhm, anche se appunto, non so, uhm, è molto agitata, per poi, uhm, una volta che scarica appunto queste emozioni negative, uhm, mettermi un po' nei suoi panni e spiegargli che in realtà, uhm, appunto ci si può uscire da quella situ situazione e fargli un po' rivedere
Sì. Esatto e in quel momento non è da sola anche, no?
Esatto, esatto, proprio così, proprio questo, fargli vedere che non è da sola.
Esatto, e e e lo spirito di comunità è fondamentale alla fine, no, cioè gli amici, uhm, sono fondamentali nei momenti difficili, non credi?
Molto, perché se passi troppo tempo da solo, okay calmarsi, però poi, mhmm, diciamo se non hai risolto la situazione e non sei riuscito a vederla in un modo differente, magari ci ritorni, ehm, ti sprofondi ancora di più in questa in questa problematica.
Sì. Infatti, infatti, ehm, nulla, io guarda sono molto contenta della chiacchierata che abbiamo avuto, quindi non posso fare altro che ringraziarti.
Grazie mille anche a te per avermi ascoltato e comunque per avermi fatto riflettere su parecchi spunti e ti ringrazio molto e ti auguro una buona giornata.
Buona giornata.
Ciao.